Привет.
Здравствуйте, да, привет.
Здравствуйте. <chuckles> Извините. Вот, э, как раз сегодня на таком больше расслабоне, можно так сказать. Я вот хотел узнать, какие у вас есть простые способы расслабиться и как вы их используете? Может быть, поделитесь своей мудростью?
Да. Н-да. Хорошо, могу поделиться, э. <chuckles> Обычно я ну, у меня есть какие-то хобби, да, которыми я люблю заниматься. К примеру, я люблю играть на гитаре. Э, ты умеешь?
Отлично. М. Отлично, это вам вот, э, помогает расслабиться, да, так скажем?
Мне помогает, я не знаю, когда я в этом теряюсь и, не знаю, чувствую ся как-то приятнее и расслабленнее. А ты?
Мгм. Ну, у меня раньше когда-то была гитара, но я на самом деле не очень хорошо умею играть на ней, да, и, ам
Мгм.
сейчас, так как ее у меня нету, я не могу как бы вот заняться такими делами, но хотелось бы. Мне кажется, если бы было, я бы побренчал бы немножечко сейчас.
Понимаю. Ой, абсолютно понимаю, у меня тоже какое-то время то она была, гитара моя, то ее не было. Ну, как-то. Скучал потом по своей гитарушке часто, поэтому понимаю тебя. Но и при этом я бы сказал, что, э, еще просто музыку слушать, да, мне тоже очень сильно помогает.
Ну да, на самом деле очень такой простой и при этом очень-очень такой прям эффективный метод, на самом деле, расслабиться, э, после вообще любых, как говорится, э, тяжелых стрессовых дней, или не важно, что бы вообще ни происходило в жизни. Какая-нибудь хорошая спокойная музыка может как бы восстановить твой
Мгм. Да.
мозговой и душевный баланс.
<chuckles> Понимаю, поэтому, э
А как насчет соединить это еще и с прогулочкой? Вот вам это по вкусу?
С прогулочкой- я, честно, я люблю гулять,- но я просто сам не выхожу часто гулять. Да, то есть, э, как-то выходить, да, вот я не знаю, вот я даже иногда по субботам, воскресеньям думаю: "Как бы время есть, можно пойти погулять",- но не выхожу, просто не выхожу.
Мгм мгм. Нужна причина. М.
Не знаю, как бы у меня так.
Ну да, имеет смысл, имеет смысл.
То есть тяжело как-то, наверное, о, вот щас заинициировать, чтобы что-то сделать. Иногда, э, вот в этом проблема.
Бывает, бывает такое. На самом деле не стоит быть слишком, как бы, жестким, э, по отношению к самому себе на этой теме, потому что, ну, это не важно, как бы оно. Если и захочется очень сильно выйти погулять- э, выйдите погулять, если не захочется, то и не надо, в принципе, заставлять себя. Хотя иногда заставить себя, признаюсь, очень даже хорошо и приятно
Мгм. Ну да, согласен. Поэтому, о, иногда я, конечно же, пытаюсь себя заставлять что-то делать, потому что, ну, а как по-другому? Да, то есть как ся, а, вести, если, ну, или как что-то новое узнавать в мире, если мы никогда ничего не пробуем, <chuckles> да? То есть вот такое.
Мгм. Так точно, так точно, это абсолютно верно. Кроме этого, еще есть ли какие-то, может быть, я не знаю, активные виды спорта, которые вам помогают расслабиться?
Мгм. Активные виды спорта. Я
Но это, конечно, да, из расслабления не не не всем, как бы, да, вот подходит, потому что я знаю много людей, которые, как бы расслабление считают, то, что это расслабление нужно, ну, отдыхать и расслабиться, да, как бы. Какой спорт?
Мгм. Не не, я я согласен как бы. Я тоже вижу расслабление в активном виде спорта, да, то есть, потому что я, к примеру, э, мог уходить в зал, да, и мне это очень нравится. Потому что, а, ну, я не знаю, как-то мозг именно отключается, и я больше как-то, ну, фокусируюсь на теле, там, да, и это помогает. Ну, и, в принципе, потом, позже, это и тело, да, то есть отдыхает, и, получается, разум. Поэтому неплохо.
Мгм. Мгм. Ну да. То есть как бы выгружаете разум уже в зале, а тело потом отдыхает. И как раз таки плюс вот тебе еще, и ты как бы и подкачался одновременно, так?
Мгм. Получается так, да. Такое вот. Мне тоже представление. А ты?
Понимаю, прикольное чувство. Ам, я занимаюсь активной вот пробежкой такой, как бы.
Мгм.
Это вот неплохо так, на самом деле, отбивает какие-то плохие мысли или еще что-то такое, и вообще, в принципе, как бы дает, э, хорошо отдохнуть.
Хорошо. А, там какие-то, м не знаю, в каких-то марафонах, может быть, э, и участвовать?
Нет, на марафонах, конечно же, я еще не участвовал. Но, на самом деле, какая-то такая вот финальная моя мечта, на самом деле, да, 1 раз попробовать помарафониться, провериться, но для этого, мне кажется, мне нужна куда более активная подготовка, чем вот то, что у меня щас пока что было. Мне кажется, я недостаточно готов вообще к такому вот, э, настолько, скажем, интенсивному варианту, да, назовём это так.
Мгм, мгм. Да. Хорошо. Я понял.
Потому что марафон, мне кажется, это в это интенсивненькое дело такое. Не кажется вам?
Мгм. Ну да, наверное наверное, соглашусь. Но и при этом, как говорится, я я вот просто сам пробовал, это не до на самом деле очень тоже прикольно, просто зависит от того, как, э, это да, то есть как долго бегать, какое расстояние, да, то есть, э, это очень важно, иногда это прям невероятно. Мгм.
Не, ну конечно да, потому что иногда там такие забеги бывают, то что у-ху ху ху ху ху ху.
Вот. Да.
Охохонюшки, хо-хо.
Поэтому, наверное, да, нужно, конечно, учитывать с свои возможности, но и при этом, как говорится, э, да, то есть это не должно быть каким-то, какой-то причиной останавливаться, да, то есть или н не начинать вообще.
Мгм. Ну, я я считаю, да, то, что можно попробовать, я думаю, для какого-то даже внутреннего у умиротворения этого будет уже и так достаточно, потому что мы начали, мы попробовали, мы были частью той или иной активности, не правда ли? Этого нам уже будет очень даже так достаточно.
Хорошо. Мгм. Конечно. Согласен. Ну, а что еще я, в принципе, делаю, так это я люблю готовить. Любишь готовить?
Мгм. Я люблю готовить, но на самом деле расслабиться это мне не позволяет. <chuckles>
Интересно. Почему?
Потому что когда я готовлю, я очень сильно на самом деле устаю, я трачу очень много энергии на выбор, на переживания об исходе вообще. А, вот это, наверно, надо мне много-много раз какое-то блюдо приготовить, чтобы быть прям абсолютно уверенным, что сейчас я сделаю какой-то шедевр, и, и как бы не волноваться, да. То есть я думаю, с опытом, наверное, это придет. Но пока что, на самом деле, весьма такое, как бы, э
Ну ну ну. Ага. Хорошо. Ага. Ага. Ну да, да.
нервотрепное, как говорится, дело.
Потому что да, я, к примеру, часто готовлю для себя даже просто. И, э, на самом деле мне очень нравится. Наверное, вот да, самая большая проблема в том, что, э, зачастую н нелегко начинать, да вообще какое-либо хобби или какое-то занятие нелегко начинать, но и при этом, о, с готовкой, то есть, э, ну, портится, да, то есть еда- это н н ну, неприятно.
Ну, это да, это, наверное, единственный такой, как бы, моментик, но, если честно сказать, я думаю, в общем и целом готовить, ну, именно начать готовить- это не так сложно на самом деле. То есть с точки зрения того, что тебе нужно в плане именно, э, как, э, начать, да, как бы вот стартовая точка. То есть, э, это сюда тоже можно включить. Это, например, вот у всех, мне кажется, дома есть кастрюли, у всех есть ножи. То есть вот это вот, за эти моменты тебе не придется сильно беспокоиться, потому что уже это у тебя как минимум дома где-то валяется, уже есть.
Мгм. Наверное. Мгм. Да, наверное, соглашусь.
Как, например, если если ты захочешь рисовать сейчас и идти там люди, конечно же, могут опять всё немножечко усложнить и пойти за гуашью, пойти там что-то такое делать, знаете, сразу же надо пойти закупиться и потратиться, называется, картина.
<chuckles> Ну да. Ага. Есть такое ощущение, есть. Согласен. Ну, э, в принципе, э, как говорится, это нелегко, но что поделаешь. Если хочешь, конечно же, чем-то заняться уже, а, так серьезно, да. Как раз таки, мне кажется, а, это углубление в сам
Мне кажется, да. То есть я имею в виду вот разницу между тем, чтобы углубляться или не углубляться. Я вот, скорее всего, больше имел в виду то, что, а, начать. А если углубляться, то со временем ты увидишь новые техники, ты научишься чему-то новому и в конце решишь то, что: "Так, на самом деле мне нужна, условно, кастрюля получше, нож получше, то получше, сё получше". Эв а так и как ты и будешь расти вместе со своими, как говорится, инструментами, да?
Мгм. Конечно. Да. Конечно. Абсолютно. Ну, если, конечно же, хочешь. Вот. А так, а, мне кажется Мгм.
Конечно, если ресурсы есть и хочется, а так можно и продолжать, конечно же, с теми же ресурсами, но я думаю, это, конечно, сложнее, но вариантов больше.
Каста есть всегда. Мгм. Ну, я имею в виду, если конеч если мы говорим просто, как бы о свободном времени, да, то есть, его бывает не всегда много, поэтому заняться, э, вот, э, как говорится, чем-то серьезным бывает сложно, потому что на это н требует там много времени и тому подобное. Практика, да, то есть обучение. Вот это всё очень важно, а не всегда получается.
Да. Да, я согласен. Я согласен. Ну, а если вернуться, скажем, к разделу расслабона, если у вас, скажем так, такая черта, что вы можете расслабиться в кругу своих друзей?
Мгм, да. В кругу своих друзей я расслабляюсь. Мгм.
Да потому что у некоторых людей, а, какие-то сборища куда-нибудь обычно, а, ну, не так сильно расслабляют на самом деле, то есть нужно постоянно там как-то вести себя правильно или еще что-то такое делать. Ну, вы понимаете, о чём я, да?
<chuckles> Понимаю понимаю. Да.
Вот как-то так вот. Я вот не знаю, вы, э, такой же человек или вам абсолютно без разницы, как как это у вас работает?
Ага. А, лично мне, получается, как-то всё равно, да? А, но и при этом я, наверное, о, всё-таки пытаюсь выйти, если с друзьями, немножко повеселиться, в конце-то концов. Да, то есть для меня это важный момент такой. Э, я не понимаю, можно выйти и, знаете, сделать что-то очень интересное, да, вместе. Там, не знаю, а, повеселиться, пойти в боулинг поиграть. А, то есть совмещать.
М. Ага. Ну да. Я, например, э, э, хожу на эти, скажем так, э э, на карточные игры всякие прикольные там. Не обязательно иметь в виду какой-нибудь Да, настолки, настолки, правильно, не совсем. Да, вот. Они, в принципе, карточные, но настолки.
Настольные, что ли? Мгм. Ну да, да, получается, и то, и то туда всё это входит, поэтому да, круто. Я редко хожу и, вот знаете, там с кем-то играю в настольные игры, потому что чё-то сам не привык. Вы там в во что обычно, вот именно в карты какие-то играете или есть у вас какие-то, не знаю.
Ну, мы играем либо в UNO, там есть всякие другие игры. На самом деле это типа такое специальное кафе. Э, очень, на самом деле, такое прикольное, доступное, дешевое место, куда можно просто прийти, и, не знаю, любую игру, которая у них есть, вы можете взять, а игр у них там на самом деле просто куча.
Ага. Мгм. Понятно. Крутые, конечно, такие места. Э, хорошо, что есть, как говорится, но о
А, это точно, это точно такие места на самом дел то есть я до этого не знал много разных разных прикольных игр, и я вот, например, в последнее время мы играем в такую игру, называется Ticket to Ride, э, так как там с поездами надо чё-то там, короче говоря, такое прикольное делать. Мне эта игра так понравилась, на самом деле, это просто с ума сойти можно.
Мгм. А, круто, да, мгм. Понимаю, да. <chuckles> Как круто, слушайте.
Время пролетает вместе с ней.
Да-да-да.
Главное слишком сильно глубоко не уйти, а то потом может еще и морда улететь, потому что если кого-то разозлишь.
Мгм, ну там, как говорится, игра вообще, в принципе, во всех настолках так. Скорее, вопрос, э, как на это знаете, мне кажется, очень долгая игра, с одной стороны, не очень долго играть. Мгм.
Ну, где-то, да, где-то, да. Обычно там, обычно в нее где-то час рубиться надо или около того.
Что-то такое, да, получается. Очень такое интересное, конечно. Да, я зачастую вот в "Монополию" просто играл, да, обычную. О, там, конечно, разные были, там, с принцессами, с пиратами, знаете, такое всё. Вот. Тоже на досуге.
Прикольно, э, хотя тоже звучит так, как будто бы начнутся эти в "Монополии"- это всегда для меня синоним разборок семейных. <chuckles> Как-то так. Да, да, это я это я знаю не понаслышке, э, то что я, а, тут сейчас прав. <chuckles>
Мгм. И вы абсолютно правы. Мгм. Да. Да. Мне кажется, вс вс все всегда, и с семьи рушились, да, то есть, э, или не начинались как раз таки из-за этого, не знаю, это еще.
Да. Ладно, как говорится, уж про эту игру. А что насчет, э, времяпровождения со своими питомцами? Мне кажется, лучше этого только если в СПА пойти.
Мгм.
Как думаете? Вот вы выгулять собачку, полежать с котом там или еще что-то такое. Вот, вам это же тоже, наверно, наверняка знакомо, правильно?
Э, прям в прошлом месяце. Ну. Знакомо. И я, в принципе, очень часто, а у меня есть, получается, собака. Поэтому я со с своей собачкой всегда иду гулять куда-то. А, но вот кроме этого.
Ага. М. Вы один из таких людей, которые уже привыкли к своей собаке, или вы еще или вы на как сказать, да, как бы есть люди, которые не очень, не очень это любят, потому что они уже устали постоянно, каждый день выгуливать свою собаку, и это как бы для них уже такая, знаете, неприятная рутина, чем что-то приятное такое.
Мгм. Для меня это нормально абсолютно. Наоборот, я считаю, что я просыпаюсь рано утром и мне, как говорится, есть хотя бы что поделать, а, нежели, чем сидеть там или спать всё это время, да. То есть, э, я считаю, что да, это хорошо. По крайней мере, я теперь считаю, что хорошо.
Мгм, мгм. Такой звоночек на доброе утро, да?
Да-да-да. А у вас есть кошечки, собачечки?
Нет, у меня раньше были кошечки, а сейчас у меня их нету, к сожалению, но я просто помню, да, как бы то, что, мне кажется, питомцы, вот для меня, были очень таким, да, большим-большим, а, ну, расслаблением, можно так сказать.
Мгм. Да. Мгм. Ну, конечно. Мгм. На самом деле, так и есть, э, особенно я помню свою, а, кошечку в детстве. <chuckles> Это же такое, знаете, как бы лечебное с одной стороны, такое ощущение, я бы сказал, а или животные, да, домашние, лечебный такой метод <chuckles> времяпровождения.
Согласен, согласен. Но, м, не знаю, мне кажется, самое важное- это тоже, да, после очень таких вот тяжелых дней- это идти рас как бы расслабляться, поэтому. Спасибо большое, что поделились своим опытом. Было очень интересно.
Мгм. Согласен с вами, вам большое спасибо. До свидания.